Exactement. Parce qu'eux j'ai l'impression c'est ça qu'ils attendent, d'avoir vraiment une occasion pour, heu, porter tel type de vêtement.
Et ça je trouve, heu, il y a i Oui c'est ça. Mmh. Ouais, moi je comprends pas trop, enfin je veux dire, heu, juste, heu, tu as tu as tel vêtement, bah, tu l'aimes, bah, porte le. Quel est le problème? Tu vois même si c'est pour aller sortir juste prendre un café on s'en moque enfin. La plus important c'est quelque chose qui ah ouais?
Oui. Bah, après les les ricains les ricains je vais jamais les comprendre dans le sens où c dans le sens où, heu, ils s'habillent n'importe comment et aussi, les pyjamas ils vont partout avec
Ouais. Ouais, d'accord.
mais, vraiment partout en fait. Ils vont faire les courses avec, ils vont en cours avec
Bah, à la limite tu vas faire les courses, heu, ouais bon, tu vas faire les courses à la limite si tu si tu fais que ça oui OK tu te mets en jogging tu t'en tu t'en fous un petit peu. Mais, heu, sinon, hem, moi je me verrais jamais aller en cours, heu, en jogging, heu, style, heu, limite je suis en pyjama quoi. Genre, heu, c'est un truc j'aurais jamais imaginé faire ça. Bon maintenant je suis p je vais plus en cours parce que je travaille mais, heu
les cours c'est pas un problème. Beh, si. Non. Ouais.
mais si j'étais encore dans mes études, heu, c'est c'est pas la peine, hein, franchement, heu, jamais, hein. Han. Tu imagines? Même les profs, heu, en France? Enfin je sais pas.
Bah, j'ai déjà vu une vidéo jai déjà vu des vidéos, heu et heu, en fait c c c'était tellement la norme pour eux, que tu les voyais tous. C'étaient des PNJ, ils avaient, en plus ils avaient les mêmes pyjamas.
Ouais. <chuckles> Ouais non mais c'est ça. Mais, heu, en plus enfin moi tu vois je me dis, le truc c'est, OK d'accord certes, heu, qu'est-ce qui t'empêche d'aller en en gros jogging, heu, machin, heu? Tu t'en fous, heu, de comment tu t'habilles en cours et tout. OK, certes. Mais, heu, bah, après je sais pas comment c'est à la fac parce que moi j'étais en école privée donc, c'est encore un peut-être un peu différent. Mais moi je vais je je serais allée en cours, heu, habillée n'importe comment mais les profs ils m'auraient regardée d'un œil, heu: «Mais qu'est-ce qu'elle fait celle-là?» quoi genre, heu. Bah, ouais un minimum je sais pas genre c'est c en fait c'était considéré comme du respect
Oui oui, école privée non, tu fais pas ça quoi. <chuckles> Oui, bah, oui.
donc, heu, forcément, heu
Bah, ce qui était marrant aussi c'est que, d'un côté tu avais, heu, tu avais vraiment les locaux quoi les ricains et de l'autre côté, ben, ils s'étaient un peu mélangés mais, heu, tu avais quand même une majorité et une minorité et heu et de l'autre côté tu voyais les étudiants internationaux, qui étaient bien habillés et de l'autre côté, ah oui oui c'était vraiment pas la même chose quoi.
Ouais. Ouais. Ouais, qui était, heu, pas du tout le même style, heu ouais. Bah, je pense que ça vient aussi de l'éducation c'est au niveau culturel, heu, f parce que si tu prends, genre tous les américains sont comme ça, heu, d'après ce que je comprends donc, heu, enfin la plupart. Donc au final, heu, ouais c'est c'est vachement culturel. Jamais en France, heu, on va dire à notre enfant heu: «Tu t'habilles n'importe comment pour aller à l'école», quoique ça ça change un peu avec les les styles aujourd'hui mais, heu.
Oui oui tout à fait. Exactement.
Parce que bon aujourd'hui j'ai remarqué je trouve que, les gens ils ont plus trop la notion de s'habiller correctement, j'ai l'impression je vois beaucoup de de joggings, heu, de trucs comme ça, heu, bon
Oui. Mmh.
après, heu, voilà, hein.